Hımm, evet, iii, çok güzel, yani, bu çok, ııı, önemli. Çünkü, eee, aksi takdirde, işte, sakatlanmalar, yaralanmalar daha fazla olabiliyor. Eee, iyileşmeler daha uzun sürebiliyor. Aynı zamanda, eee, bahsettiğimiz o, belki, işte, fit görünüm için de o esnekliğin, eee, faydası çok büyük oluyor. <inhales>
Hı hı. Evet. Evet. Aynen öyle, aynen öyle. Ç haklısın.
Eee, pek pek peki şunu soracağım. Eee, zaman, zaman işte bir yere gidip geldiğinde, eee, ulaşım olarak ne tercih ediyorsun? Eee, bisikletin olduğunu anlıyorum. Eee, bisikletini mi tercih ediyorsun? Daha çok hava durumuna göre değişiyor mu? Yürü ya da yürüyüp, ya da koşarak gittiğin oluyor mu? Belki daha hızlı gidiyor olabilirsin koşarak. <chuckles>
Ha ha. Hı hı. <chuckles> Iıı, yani, yine değişkenlik gösteriyor, genelde, eee, bisikletimi kullanıyorum. Ya, her yer yani, şehir zaten, hani, çok da büyük bir şehir sayılmaz. Ç bir ucundan bir ucuna, 30 kilometre, ama uzak bir yere gideceğimde, arabamı kullanıyorum. Eee. En sevdiğim özelli en sevdiğim şey de git gel yürümeyi çok seviyorum. Eee, arkadaşlarımla buluşup bir barda, pub'da veyahut, ııı, bir yerde oturup, ııı, alkol tüketeceğimize, ki herhangi bir taşıt almıyorum yanıma, yürüyorum o zamanlar.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm, evet. Evet, hem kendin için daha güvenli, hem çevre için daha güvenli, hem de, eee, öyle keyifli günlerde yürümek, giderken, dönerken, eee, o günü düşünmek, olanları, olacakları, olmuşları. <chuckles> Keyifli olabiliyor, yani, gerçekten. <inhales>
Tabii ki de, tabii ki de. Tabii ki de. <laughs> Ya, yani, şu ana kadar herhangi bir kaza geçirmedim. Ne arabayla, ne bisikletle, ne de yürüyerek, ayağım kayıp falan, <chuckles> düşmedim. Umarım da bundan sonra düşmem. <chuckles> Sadece futbol, o da ben ben yayaydım evet ben yayaydım orada da benim kendimi savunuyorum burada direkt. <chuckles> Orada da benim, orada da benim hiçbir şeyim yoktu Bu arada, şeyi de çok severim, eee, onu söylemeyi unuttum. Doğa yürüyüşü, ben, eee, dağa dağa çıkıyorum. Yani, burada yine dağ da sayılmaz, Türkiye'deki gibi dağlar değil, ama, hani, rakımı yüksek yerlere çıkıp, orada ormanın içinde kaybolmak Tabii tabii orman içinde kaybolmak, güzel, eee, doğal yiyecekler yiyip, eee, müzik dinleyip, beraber arkadaşlarla in inanılmaz yürüyüşler yapmak falan, beni çok keyiflendiriyor. Çok da sevdiğim etkinliktir, aktivitelerden.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Sadece futbol. <chuckles> Eee, ııı, o zamanda yani o zamanda Hı hı. <chuckles> Muhakkak, muhakkak. A! Hafif tırmanışlar. Hı hı. Hı hı. Peki mer merdiven tercih ediyor musun asansör yerine?
Asansör kullanmıyorum, yürüyen merdiven kullanmıyorum. Netim.